Ja, also, du hast ja ja also, so zum Beispiel, wenn du jetzt mal über so da liegt sch zum Beispiel Zeitung auf der Straße, ne? Irgendjemand hat einfach irgendwie Papiermüll auf der Straße abgelegt und dann ist schon vorgefallen, dass ich da rübergefahren bin und dann, äh, gebremst habe und dann, ähm, bin ich ins Schleudern geraten. Also, dann bin ich auch wirklich bin bin ich wirklich auch, äh, umgekippt. Und das waren auch schmerzhafte Erfahrungen, weil, äh <snorts> ja, ich kann mich nur daran auch erinnern. Äh, du liegst halt mit 'nem Roller auf der Straße, das ist äh, klemmt so dein Bein ein und so und dann, äh
Ah. Ach ja. Ach wirklich. Oh. Ach, du hast dich tatsächlich verletzt? Hast du dich auch verbrannt am Auspuff oder so?
Ne, ne, tatsächlich nur verletzt, also, so so kurz zum Bein eingeklemmt. Die Straße halt geflogen, ne?
Mhm. Okay.

Wow, das war sicherlich dann auch 'ne etwas beängstigende Erfahrung. Also, im Roller hat man natürlich keine Knautschzone wie im Auto. Das ist schon echt was anderes, mhm.
Genau. Definitiv und deswegen, äh, nehme i also, so für mich es gibt ja viele Leute, die auch, äh, ja, Motorrad, äh, fahren wollen und so. Dazu gehöre ich nicht, äh, mehr dazu, ne? Das ist so 'ne Lektion, die ich gelernt habe bei Roller 50 Ki Km/h in der Innenstadt.
Mhm. Ah, verstehe. Ja.
Und, ähm, al also, so deswegen ist ich w also, so, ich bin ja zum Beispiel so auf, ja, 30 km pro Stunde ausgerutscht, äh, zum Beispiel auf diesen auf dieser Zeitung und dann, ähm, äh, da das ist noch ne, mit Helm und so, das war noch o da musste ich jetzt nicht ins Krankenhaus oder so. Da hatte ich einfach nur da halt Schmerzen. Aber ich kann mir vorstellen na ja, so Motorradunfälle, das ist, äh, zu also, die Gefahr ist mir da zu groß. Es war auch so 'ne Lektion, äh, wo ich gesagt habe: „Ne, hm, also, so Autofahren ist schon sicherer.“, ne? Und, ähm, ja also, so, dann habe ich ja auch viel Kontakt mit Kunden gehabt.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ah ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. Also, diese Fahrerfahrung mit dem Auto ist klar, äh, das macht großen Sinn mit dem Roller, äh, und dann auch der abschließenden Einschätzung oder dem Fazit für dich, dass du solche Verkehrsmittel lieber meidest, ist auch sehr nachvollziehbar. Und meine nächste Frage, die hätte jetzt nämlich tatsä tsatä tatsächlich darauf abgezielt, äh, was hast du denn im Bereich Lieferservice, Pizza, Lebensmittel, ö Gesundheitszeugnis, Gesundheitsamt und so weiter gelernt in diese Richtung?
Ja. <clears throat> Ja.